そうなんです。あの、小学校から一緒の子と、えっと、ま、仲のいい6人組だったんですね、私含めて。
うん。 あ、はい、うんうんうん。
うん。ただ、その6人のメンバーというのが、その小学校からずっと仲いい何人かと
ええ。
中学校になってから、近隣のね、小学校が集まって一緒んなった中学校なのでうん、そこから一緒に仲良くなったメンバーとって、ほんと綺麗に3対3ぐらいで分かれてるんですけど
うん。あうん、ふん、うん。 あ。ええ、でも、すごいですね。こう社会だいたいこう高校に行ったらね、こうバラバラになっていったりとか、まあ、あと、社会に出たら余計にこうね、新しい友達が入ってきたりする中で、こう消えていったりすることも多いですけど。ずっとお友達続けてらっしゃったんですね。ういん、ん、うーん。素晴らしい、うん。
うん。 うん。 はい。 うん。 うん。 はい。 そうなんですよ。それでうーん、そうですね。それこそほんと20代になっても、あの1年間の中で何回かは6人で集まって、こうね、女子会とかしたり
うん。 うん、ええ。 あ、へえ、 あ、いいですね。うーん、あ、そんなに、うん、うーん。あの、皆さんどうですか？こう、あの、それこそ SNS とかで繋がっていらっしゃる関係なのか、こう今でもこう、ま、あの会ったり、こう定期的、ま、いちねんに1回とか、こう会ったりはされるような仲ですか？
うん、うーん、していたんですけどうん。 はい。 はい。 うん。 うん。